Да, я такая думаю: "Боже, у этого ре у моего сына всё есть, там, его на машине довезут, там, привезут, там, не знаю, поцелу" <chuckles>
Расцелуют, да, там фрукты положaт, да; <chuckles> и потом ты видишь, как это раньше было всё жестоко.
<sighs> Да, я такая: "Знаешь что, ходи-ка ты в школу, вон у тя б э, прабабка твоя вон старалась учиться, поэтому тебе грех не ходить". Ну вот, наверно, вот такая вот моя история, которая больше всего запомнилась мне в моей жизни.
Да, ну, это на самом деле очень интересно. Вот как вот как вот бабушка вот всё рассказала вот про эти вот времена. Как всё было раньше по-другому. Как всё было намного сложнее. Да вот э, что, вот, э, ты можешь сейчас жить и там жаловаться, но когда ты посмотришь, как раньше всё это было, да, в каких людях э, ну, в каких условиях люди жили и старались как бы, ну, не жаловаться, просто жить, выживать, э, как бы пытаться улучшить какую-то свою жизнь. Вот такие интересные истории. Как бы, на самом деле, это очень интересно, вот как т твоя бабушка всё это рассказала. <chuckles> И что вот это сравнение с твоим ребенком- это смешно, что ты говори ты говоришь: "Иди в школу там, вот, а бабушка там ходила, вот, и ты тоже будешь ходить".. <chuckles>
Мгм. <chuckles> М, да-да-да. <chuckles> Ну да-да-да.
Да, на с На самом деле очень крутая история. Спасибо тебе, что поделилась. Э, очень было круто.
Взаимно. Спасибо, чт спасибо, что выслушала и разрешила мне вновь, э, прочувствовать эту историю. Пока-пока.
Спасибо тебе большое! Мгм. Да, вспомнить. <chuckles> Пока.
<chuckles>